बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि जहाँ तक मुझे लगता है ना, अगर मैं ये चीज़ देखूँ ना कि आज से जा सबसे ज़्यादा फ़ेक न्यूज़, किस उम्र के व्यक्ति में अगर फ़ैल रही है, तो बुज़ुर्ग लोग ही हैं, अगर देखा जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग ना, व्हाट्सएप का वही कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह देखने के लिए या फेसबुक पे, अगर मैं कहूँ। तो फिर मुझे लगता है ना, उन्हें थोड़ा ना जागरूक करने की आवश्यकता है। मुझे मैं अगर हूँ, अगर मैं उन्हें समझाना चाहूँ, तो मुझे लगता है ना, सबसे पहले मैं ये समझाऊँगा उन्हें कि, "आप थोड़ा ना, फैक्ट चेकिंग करिए, कुछ स्पेशल, जो भी मतलब अगर न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आप उन्हीं की बातचीत देखिए।" आप इ हाँ, आप ये मत देखिए ना, कि आप आजकल मैं देखता हूँ ना, फेसबुक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चु चल चुका है, बुज़ुर्ग लोगों के बीच में, अगर देखा जाए। ओ हाँ, वो उसपे ना, बहुत सारी रील्स देखते हैं, आपके सामने कुछ भी आता है, वो सच मान लेते हैं। एक हाल ही में, मैं देख रहा था ना कि नरेंद्र मोदी जी की एआई के द्वारा बनाई गई वीडियो थी ना, तो वो अ, अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे थे, उसमें हवा में उड़ रहे थे। तो कोई बुज़ुर्ग कह रहा था, "ये देखिए, नरेंद्र मोदी हवा में उड़ रहे हैं।" <chuckles> ठीक, मैं मुझे लेकिन बड़ी हँसी आई कि लोग बुज़ुर्ग लोग ना, सब कुछ सच मान लेते हैं।
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जी, जी। हाँ, हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। जी, जी। अरे! हाँ। अरे, वाह! वाह! अरे, वाह! हाँ, ये तो है।
मुझे लगता है ना, हमें थोड़ा ना, उन्हें ना, इसपे जागरूक करने की आवश्यकता, अगर एक तरीके से देखा जाए। उन्हें बताएँ आज के समय ना, एआई का ज़माना है कि कुछ भी हो हो सकता है, किसी के साथ भी। हाँ, आप ना नज़र देखी बातों को ना, सच ना मानिए, फ़ैक्ट चेकिंग ज़रूर करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं ना, जहाँ फ़ैक्ट चेकिंग होती है, या अगर आप अखबार पढ़ते हैं, जी, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करिए, यूआरएल में डालिए, तारीख देखिए, ये चीज़ें होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को चेक करेंगे ना, तो हम पता लगा सकते हैं कि फ्रॉड है या नहीं है, गलत है या सही है।
जी, जी, ये तो है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, सही कहा आपने। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, ये तो है।

जी, तो जैसे आजकल क्या है ना ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या खबरों का आदान-प्रदान हो जाता है। तो जब आपके पास कभी ऐसी खबर आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भलाए वो कोई भी हो, तो आप उसको क्या उसको पहले ही उसको आप कैसे विश्वास करते हैं? उसको कैसे देखते हैं आप?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा जैसे आजकल की मैं बातचीत करूँ ना तो हम आजकल आए दिनों खबर में भी पढ़ते रहते हो कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत फेक न्यूज़ होती है। तो जहाँ तक मैं अपनी बात कर हाँ, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ ना कि मुझे व्हाट्सऐप पे सबसे पहले किस व्यक्ति ने व्हाट्सऐप अ, मैसेज सेंड किया है, फॉरवर्ड किया है। और फिर ना मैं एक फैक्ट चेकिंग करता हूँ कि ये सोर्स क्या है इसका क्योंकि जब भी आप देखते हो ना आपको कोई न्यूज़ चैनल न्यूज़ वगैरह भेजी जाती है तो उसमें ना एक सोर्स का नाम होता है कि ये ये इसके द्वारा लिखी गई है या इसके द्वारा सेंड की गई है।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, सही कहा। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। सही कह रहें आप। हाँ, बिल्कुल। सही कहा आपने।
फिर मुझे लगता है ना, हमें ये चीज़ देखना बहुत आवश्यक है कि आपका सोर्स क्या है, क्योंकि ना क्योंकि कुछ बहुत अच्छे बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं या कोई बड़े-बड़े आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो उनका सोर्स बड़े थोड़े पक्के होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ना कई ऐसे फेक चैनल्स भी होते हैं। कई ऐसे ही बने होते हैं। अगर अ, इंडिया टुडे की जगह उसे कुछ और टुडे की स्पेलिंग कुछ और होती है उसपे लिख के कुछ और छाप देते हैं। यही चीज़ें ना मुझे लगता है ना, हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं यही चीज़ें करता हूँ।
हाँ, हाँ। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। टुडे हाँ, सही, सही बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।

हाँ, तो जैसे अब आपने बताया ना कि काफ़ी जो बुजुर्ग हैं जो इनका ज़्यादा शिकार बन रहे हैं, तो क्या आपने कभी ख़ुद अपने अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनुभव करा है? तो अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप बताना चाहें, जैसे किसी बुजुर्ग के साथ या किसी के फ साथ भी, कोई फेक न्यूज़ है वो जो फैला रहे हों या कुछ भी?
बिल्कुल। बि बिल्कुल, बिल्कु बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं जैसे आपने मेरी पर्सनल इस पे बात की तो मैं मेरे साथ भी एक बहुत पहले मैंने ये चीज़ अपने घर में नोटिस की थी कि जो मेरी माताश्री हैं ना मेरी माताश्री क मतलब को मतलब अगर मैं कहूँ ना तो बहुत मतलब शरीफ़ हैं मतलब कहा जाए, उन्हें पता नहीं है दुन दुनिया में कैसा क्या होता है। तो उन्हें ना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करना नहीं आता है मतलब वो थोड़ा मतलब क्योंकि आज के समय देख ही सकते हैं ना, जो हमारी जनरेशन से पहले के जो रहे उनको इतना मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है क्योंकि गाँव में रहता हूँ मैं, तो वहाँ ज़्यादा है नहीं। तो मेरी माता श्री को हमने मोबाइल फ़ोन दिया था तो उनका भी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया था, तो फिर मैं 1 दिन देख रहा था ना वो न्यूज चैनल्स में उम, मम्मी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी बालों को लेकर। मैं कि ये क्या कर रहे हैं? अ, हाँ, मम्मी कुछ ना बना रही थी मतलब ना और उसे ना फिर बॉटल में रख के ना बालों में लगा रही थी। मैं पहले 1-2 दिन तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है, फिर मैंने नोटिस किया, फिर मैंने पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हैं? बोले मैंने इस पे फेसबुक पे देखा है कि ये बालों के लिए होता है, इससे नए बाल आ जाते हैं। मैं सोचा कि कैसे फ्रॉडगिरी काम करते हैं, आप देख के मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप रील पे देख के कुछ नहीं कर सकते हो, क्या पता असल में आपके ऊपर कुछ रिएक्शन करती हो, बालें ही उड़ जाएँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो फिर मैंने उनको बताया कि चीज़ें नहीं कन रे फिर मैंने उनकी फेसबुक खोली, फिर रील्स देखी, उसमें सब-कुछ ही फ्रॉड चल रहा है, कुछ न कुछ कि आप खाने में ये डालिए इससे खाना और अच्छा हो जाएगा। मैं ये चीज़ें देख के हैरान रह गया कि क्या होता है, फिर मैंने उन्हें समझाया कि आप ये चीज़ों पे ध्यान ना दें, इसे एंटरटेनमेंट के पर्पज से लें देखा जाए और व्हाट्सएप पे तो मैं अपने पिताश्री केस में भी
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा! हाँ। अच्छा ओह! अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, ये तो है। अच्छा, अच्छा। हैं, जैसे? <chuckles> अच्छा, अच्छा। अरे, अरे, अरे! <chuckles> अरे! वाह, वाह, वाह! हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। <chuckles> अरे! वाह, वाह, वाह! <chuckles> हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
जी, जी। और अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ ना, अपने पिताश्री का व्हाट्सएप देखूँ तो उसपे बहुत सारे अ, दोस्त होते या ग्रुप्स होते हैं वहाँ ऐसी फेक न्यूज चल रही होती है कि आज ये इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है, कोई भी अगर कोई बड़ा विधायक हो या कोई भी कोई इन्फ्लुएंसर हो बस उसपे ए उ उस व्यक्ति की ना एक दि व्यक्ति की दिन में 10 बार डेथ भी हो जाती है अगर देखा जाए, आज ये व्यक्ति की डेथ हो गई।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अ अरे! आ ये तो आप सही सही आपने बिल्कुल।
बिल्कुल। ये चीज़ें हैं मुझे लगता है ना थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है इस बारे में।
हाँ, हाँ।

आजकल आप देखते हैं ना, सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट भी हो जाते हैं, बड़े-बड़े लोग हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, ऑनलाइन पे तो ये चीज़ें ना मुझे लगता है थोड़ा ऑनलाइन के आने के बाद फ्रॉड गिरी ज़्यादा चल चुकी है अगर देखा जाए।
हाँ, हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। सही, सही, सही कहा आपने। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि इ बड़े तो छोड़िए, कभी-कभार तो जैसे आप जैसे लोग या मेरे जैसे कई भी हम जैसे लोग भी अगर वो बन जाते हैं, इसकी जक इसमें फँस जाते हैं, तो इसको बचने के लिए अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, जिससे आपने पता लगाया हो कि ये ख गलत खबर है, फ्रॉड है तो आपने कुछ अगर ऐसा कुछ अनुभव है, जो आप बताना चाहेंगे?
बिल जी, बि जी। बिल्कुल, बिल्कुल जहाँ तक मैं करूँ ना फ्रॉड गिरी की बात तो मेरे मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, मेरे 1 भाई के साथ हुआ, तो मैं भी उसके साथ वहीं उ हाँ, वही बैठा हुआ था। उसको ना फ़ोन आता है किसी अन्नोन नंबर से वो व्हाट्सएप पे आती है वॉइस कॉल उम, नंबर पे नहीं आती है और उसे कहते हैं कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पे बहुत इमरजेंसी है। आप इन्हें आप इन्हें इतने पै पैसे भेज दिए हमें हम इनका ऑपरेशन करा लेते और पीछे से ना कोई रो भी रहा है, कि बेटा कर दे वैसी आवाज़ करके ना, फिर जो हाँ जी, मेरा भाई है ना वो तो बिल्कुल सहमा सहमास सहमा सा गया ये सुन के ना उसे तो धक्का-सा लगता ही है। हाँ, वो ज़ाहिर-सी बात है तो फिर मुझे लगा ना कुछ तो शक हुआ क्योंकि अगर व्यक्ति हो ना, तो सबसे पहले वो तो अपने उसके मोबाइल नंबर पे कॉल करता, उसने व्हाट्सएप पे क्यों कॉल की है। फिर मुझे लगा, फिर मैंने कई रील्स भी देखी थी कि ऐसे फ्रॉड भी हो रहा है फिर मैंने अपने से कॉल करी, फिर मैं अपने से कॉल कर रहा हूँ तो उसे कॉल लग नहीं रही है और वो कर रहा है उससे उसको हो रही है। फिर मैंने कहा कि उसको कहा कि वीडियो कॉल करो और कही हमें उनकी चेहरा दिखाइए। फिर वो व्यक्ति बहाने मारना शुरू कर दिया नहीं मेरे पास है नहीं, मेरे पास डाटा नहीं है, तो हमने कहा कि तू वीडियो वॉइस कॉल भी तो डाटा से ही कर रहा है। फिर उसे लगा कि मैं अपनी बातों में ही फँस गया हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है फिर मैंने अपने उसको बताया अपने भाई को ना कि अपने पिताजी को फिर उनके नंबर से फ़ोन करके देख, इन्होंने फ़ोन किया वो तो अपनी ड्यूटी पे जॉब कर रहे थे। तो ऐसा हो जाता है कई बार फ्रॉड तो ये ना मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है जिसमें अपने सामने आँखों देखी की बात है।
अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा। अरे, अरे, अरे! फिर फिर क्या हुआ? अरे, अरे! ये अरे! हाँ, ज़ाहिर-सी बात है ये तो। हाँ, हाँ, ये तो है। हाँ, हाँ, ये तो है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो है। <chuckles> हाँ, ये भी है। अरे, अरे, अरे! वाह, भाई। भाई ये